Das ist natürlich so 'n bisschen so gewesen, dass man im Urlaub erst mal so bisschen auch alleine sich an Sachen rangetastet hat, erst mal so anfängt, auch so 'n bisschen, ähm, Sachen allein zu machen auch. Weil, äh, im Alltag ist klar, man geht zur Schule, man hat seine gewöhnliche Abläufe, aber so das 1. Mal so 'n bisschen allein was erkunden, so 'n bisschen neue Orte allein erkunden, wenn man natürlich Vertrauen bekommt von den Eltern, ist so 'n bisschen klar, als kleines Kind hat man noch nicht so viel Bewusstsein wahrscheinlich, aber, ähm, ich glaube, diese 1. allein erkunden dieses 1., ähm, Erfahrung-sammeln ist, glaube ich, extrem wichtig und eigentlich einer der Hauptpunkte, die man so als kleines Kind im Urlaub lernt, glaube ich.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Und wann kam das 1. Mal, dass dir deine Eltern das 1. Mal so vertraut haben in dem Sinne? Kannst du dich erinnern oder wo du Sachen alleine ta testen konntest, sage ich mal?
Voll. Ist echt 'ne gute Frage. Also wenn ich drüber nachdenke, w ich war, musst dir vorstellen, mit meinen Eltern in jüngeren Jahren über 13 Jahre am gleichen Ort, an der Ostsee quasi. Also, wir waren quasi wiederkehrende Gäste. Heißt, wir kannten ich kannte die Region schon da recht gut. Das, äh das Dorf die Kleinstadt recht gut. Und, ähm, ich glaube, es waren so mit 7, dass ich erst mal so allein mit 'm Fahhrad über 'n Deich, irgendwohin fahren noch zum Spielplatz, zum Beispiel, war's damals, glaube ich, Fußballspielen oder so was. Also, dann diese 1. Selbstständigkeit, sage ich mal, w war, glaube ich, so, ja, mit 7 fast schon.
Mhm. Ah, okay, krass. Wo wart ihr immer? Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ah, okay, ja, ja. Mhm. Wie hast du dich auch gefühlt das 1. Mal als deine Eltern gesagt haben: „Ja, du darfst jetzt alleine, sage ich mal, da hingehen?“ Oder du hast ja gefragt wahrscheinlich: „Darf ich hingehen?“ Die haben gesagt: „Ja, okay.“
Ja, es ist so semi-alleine, weil ich hab quasi noch 'ne Schwester, die a 1 Jahr jünger ist ungefähr als ich, die habe ich natürlich mitgenommen denn. Aber, ähm, ja, es war schon irgendwie 'n krasses Gefühl, weil man sich so 'n bisschen gefühlt hat wie so ja, <chuckles> klingt blöd, aber so 'n bisschen wie so der Macher so in dem Moment: „Ja, ich bin endlich mal erst mal alleine so.“ Vielleicht kennst du es so 'n bisschen als Kind, da fühlt man sich dann so 'n bisschen krass in dem Moment, äh, wenn man's gar nicht kennt so.
Ja. <giggles> Ja. Ja. Ja. Na, definitiv, ja. Du denkst, du bist erwachsen in dem Sinne so: „Oh, ja, jetzt, äh, langsam geht's los. Ich darf alleine Sachen machen.”

Ja, total. Also über quasi kann man sagen hat es sich geäußert einfach daran, dass ich, ja, gelernt habe, dass man sehr viel mehr erreichen kann oder viel mehr selbstständig machen kann, äh, und ich darin scheinbar sehr gut bin. Weil das hab ich ja a auf den Urlauben zumindest teilweise gezeigt, war so 'n kleiner Indikator für mich: „Okay, das ist vielleicht die Richtung, die, ähm, ich einschlagen will.“ Was ich da auch noch mal erzählen kann, ich war danach no noch mal mit Freunden im Urlaub und zwar im das war vor einem Jahr. Und zwar war's auf, ähm, Mallorca. So, wir wollten mal was erleben, wir wollten mal wirklich, äh, richtig Ballermann erleben, sage ich mal, und gucken, ja, wie's quasi ist. Und ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. M Mhm. Ja, klassischer Ballermann, oder? Ja. Ja, ja.
am vorletzten Abend musst du dir vorstellen, ähm, es wa war so also, wir waren vorher im Bierkönig, ist, ähm, be guter Club da und, ähm, da haben wir waren so 'ne 8er- Gruppe, und da haben, äh, 5 von unseren Freunden, ähm, mit anderen aus, äh, ja, Westdeutschland bisschen Stress angefangen, wegen was Unnötigem, aber ist auch egal. Die wurden dann alle rausgeschmissen und die Freundin ein eine Freundin war mit dabei, die ist dann mit quasi rausgegangen. Da war ich quasi mit einem Freund noch die waren 23:00 weg und sind da zum Haus gelaufen. Mit einem Freund war ich noch bis 04:30 im Bierkönig, haben quasi noch gefeiert. Und, aber jetzt geht die Geschichte erst los: Wir sind quasi dann, äh, zurückgelaufen, das war so 'ne 35, 40 Minuten Heimweg und, ähm, du musst dir vorstellen, äh, wir waren beide schon recht gut angetrunken. Ich habe mir ich bin immer ich weiß nicht, ich war so 'n Palmfreund, ich habe mir so 'n Palmblatt mitgenommen für unsere W Wohnung quasi und also nicht abgerissen, sondern die war quasi am Boden schon. Und, ähm, ich hatte, musst dir mir vorstellen, von Deutschland. Und, ähm, dann kamen, äh, 2 Brillenverkäufer an, zu uns
Ja, okay. <giggles> Ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Ah, okay, also schon noch länger, ja. <chuckles> M Mhm. M <clears throat> Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Okay, ja. Ja.